Ma sai in quel momento ho dato la priorità alla frustrazione e all'insoddisfazione che stavo vivendo in quel momento in Italia, che era una situazione che si era andata ormai a logorare da tanto tempo e quindi insieme a mio marito ci siamo detti:"Ddobbiamo fare qualcosa per cambiare questa situazione". Anche perché vivevamo in un contesto dove proprio sentivamo anche che non avremmo avuto piacere a far crescere nostra figlia. Sai, finché è piccola, piccola, finché è neonata, la percezione di tante cose le ha marginalmente, ma adesso che ha 3 anni e mezzo, sta per compiere i 4, insomma inizia ad avere coscienza di tutto ciò che accade intorno a lei. E quindi volevo sicuramente anche un posto un pochino più con un'ar una qualità dell'aria migliore, dove si potessero abbracciare sia la grande città vicina che la possibilità di una tranquillità. Uhm, qui oggettivamente a Sant Cugat ci sono anche dei parchi molto belli. Ehm, mi sembra ci sia anche un grande rispetto e civiltà l'uno nei confronti dell'altro, no, anche, per intenderci, ci sono tanti animali, ma le strade sono molto pulite, quindi c'è anche un gran rispetto da parte dei padroni degli animali a tener tutto in ordine pulito. Quindi penso che contestualmente possa andare bene come come situazione. Devo riuscire a sbloccarmi un po' io. Quello che avevo pensato, ad esempio, adesso mia figlia fa veramente tante ore alla scuola dove l'abbiamo iscritta, quindi ha poco tempo libero, però stavo pensando anche magari, sai, il classico parco dopo la scuola, dove comunque tante mamme portano i propri figli, ehm, potrebbe essere un po' una situazione ideale per conoscere persone. Poi magari con qualche gesto riesco anche a comunicare qualche parola in più. Nel frattempo magari mi porto dietro, avevo pensato anche vabbè la tecnologia ci aiuta, però qualche diciamo ti piccolo libro che possa aiutarmi con con le parole proprio in catalano, le parole base per una conversazio no non lo so.
Okay. Okay. Okay. Mh-mh. Okay. Mh-mh. Mh-mh. Okay. Certo. Mh-mh. Mh-mh. Sì. Ma t Certo. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Mh, mh-mh. Ma stai stai studiando il catalano, stai seguendo dei corsi, o è un po' diciamo autodidatta? Visto che comunque mi hai detto che hai già una base di spagnolo.
Mah, ho chiesto a mia cognata se mi può aiutare. E infatti appunto ogni tanto comunque il pomeriggio sono lì nel loro bar, ehm, per parlare un po' con lei e cercare di imparare qualche parola in più, almeno da sentirmi meno a disagio insomma, perché dover imparare il catalano da una persona catalana, che magari mi guarda storto, non mi mette proprio a mio agio, mentre con lei riesco tutto sommato ad apprendere delle nuove parole.
Mh-mh. Certo. Mh-mh. Mh-mh. Certo. <chuckles> Certo.